แล้วคุณหมวกนี่ จะมี อย่างเงี้ย คือไม่ ไม่ได้ชอบไปที่คนเยอะ ๆ ใช่ไหม แล้วเวลาว่างอย่างเงี้ย คุณหมวกจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างเหรอครับ?
ก็ ถ้า สมมุติเป็นช่วงเทศกาลอะค่ะ ก็จะอยู่ จะอยู่บ้านเลย ก็ถือว่าใช้เวลาพักผ่อนเนาะอยู่บ้านเพราะว่า ปกติเป็นคนไม่อยู่บ้าน เลย แบบชอบออกจากบ้านไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ค่ะ แต่ก็ถ้าช่วงไหนมีว่างยาว ๆ แล้วตรงกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถ้าช่วงไหนอากาศดีหน่อย อากาศดีหน่อยก็จะเที่ยวที่ไทยนี่แหละค่ะ แต่ถ้าช่วงไหนไทยเริ่มร้อน ๆ แล้ว ก็อาจจะมอง ต่างประเทศเป็นอีก ออปชัน หนึ่ง ใช่
อือฮึ อืม อืม อืม โอ้โฮ อิจฉาจังเลยเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนด้วย
อ๋อ ใกล้ ๆ เนี่ยแหละคะ ถ้าเที่ยวกับ เพื่อน ไปไกลที่บ้านก็ไม่ให้เหมือนกัน <chuckles>
อ๋อ
คุณบ้านล่ะคะ?
อ๋อ เหมือนกันครับ ก็

ใช่
โอ้โฮ น่าสนใจมากค่ะ เพิ่งคุยกับเพื่อนไปเมื่อ สองสาม วันก่อนนี่เองเลยค่ะว่า แบบ "เออ แสมสารไหม?" แบบเพื่อนอยากดำน้ำดู Nemo
อืม <chuckles> ต้องมาครับ ต้องมา จัส มันจะมีแสมสารกับ กับเกาะขามที่อยู่ใกล้ ๆ กัน ใกล้แบบ ใกล้เลยอะ
อืม
มันคือใกล้แบบ ใกล้แบบ ใกล๊ไกล้ แต่ว่าแสมสารน่ะจะเป็นของ ของ ของเอกชน แต่ว่าเกาะขามจะเป็นของทหาร ใช่ พ่อผมเคย เคยเป็นผู้จัดการตรง ของไอ้นี่อะ ก่อน ของเกาะขาม ใช่
โอ้โฮ โอ้โฮ เพิ่งรู้วันนี้เลยค่ะ ก็ว่า แบบ คือตอนแรกที่เพื่อนส่งมาให้ดู ตอนแรกนึกว่าทะเล ทาง ใต้ด้วยซ้ำ แบบไม่คิดว่า ใกล้ ๆ กรุงเทพจะแบบทะเลสวย
อือฮึ